Você é honesta nesse ponto de falar assim: "Não, o que é bom é bom. Não não importa não importa o ouro no teto". <laughs>
É. Eu fui em um É. Tanto que depois a gente foi comer em outro lugar, a gente gastou papo assim de 40 euros, estava com fo não comi nada, quase vomitei, aí a gente foi em um outro que era tipo um bar belíssimo também, uma graça, chamava Manero.
Ô louco, porque estava com fome ainda.
E é, aí a gente ficava até com o trocadilho "Manero, Manero", aí toda hora tudo era Manero. Só que Maneiro era no sobrenome do do cara que que inventou lá, mas era bem legal assim, aí ag era era um meio de tapas assim porque era mais de drinque, né.
No nome é legal, eu gostei. <laughs> Uhum. Certo.
Então eu fiquei decepcionada porque era o nosso último dia, e aí a gente não tinha comido ainda uma paella gostosa, tal enfim.
Tem. Uhum.
Mas aí por exemplo, eu já tive também casos Onde eu fiquei doente em uma viagem, peguei pulga, a pulga pulga,
Hum. Pegou o que? Pulga.
Pulga, peguei pulga e a pul eu descobri que eu sou alergica é.
Pulga pulga é igual pulga de cachorro.
Eu estava fazendo o caminho de Santiago de Compostela, peguei pulga, e ai descobri que eu sou alérgica a pulga, aí começou a dar umas bolhas gigan eu foram 15 picadas de
Ô louco. Hum.